Et du coup, tu as pris, heu, YouTube, heu, Premium, pour éviter les pubs? Parce que les pubs, entre chaque musique, ça fait beaucoup, quoi.
Oh pas du tout. <chuckles> Si il y a pas besoin de YouTube premium, tu utilises un bloqueur de pubs et ça fonctionne exactement pareil. C'est
Heu, sur téléphone, aussi?
Heu, sur téléphone, tu utilises pas l'application, tu utilises Brave. Heu, le navigateur qui s'appelle Brave, heu, bloque automatiquement les pubs YouTube sur le navigateur. Donc heu, tu tu as même pas besoin, heu, de de bah, au début, moi, je payais. J'ai payé YouTube Premium pendant 7-8 mois
D'accord. D'accord, OK, donc ça ça fonctionne, ouais? Mmh mh.
heu, sauf qu'avant le YouTube Premium, tu avais, comment ça s'appelait? YouTube Red, je crois. Et YouTube Red, c'était, en gros, l'équivalent de Netflix, heu, Amazon, heu, Prime Video, les trucs comme ça, mais pour YouTube. C'est-à-dire que c'était des créateurs qui créaient des films, des séries, heu, et des films et des séries, en fait, sur YouTube Red. Alors, tu avais pas Harry Potter, tu vois? C'était des trucs un peu moins connus, mais tu avais ce truc là. Par exemple, tu avais une série qui s'appelait la 1re une des 1res séries YouTube Red, c'était
D'accord. C'est-à-dire? Mmh. Ah oui, d'accord! Ouais.
«Origin», je crois, avec le mec qui joue Malefoy dans, heu, le s le, hem, dans Harry Potter. Donc bah, c'est le seul acteur que je me souviens. Il y a d'autres acteurs connus, mais c'est l'acteur que je me souviens qui est dans cette série.
D'Harry Potter. Mmh. Ah, d'accord, donc il y a quand même des des gens, heu. Ouais, forcément. Ouais, donc il y a il y avait quand même des séries qui étaient, heu, potables, on va dire, quoi.
Mais tu avais, voilà. Alors, la série, elle a été mal notée. Moi, j'ai bien aimé cette série, je l'ai revue plusieurs fois. Heu, la série, elle a plutôt été mal notée parce qu'elle est un peu elle est un peu bizarre. C'est une série de science-fiction, elle est un peu bizarre, mais moi, j'ai bien aimé ça. Heu, par contre
Ouais, ouais. Mmh mh. Et ça, c'était disponible que sur YouTube Red, et du coup, YouTube Premium? En gros, c'était lié?
Ça, c'était alors, c'était disponible que sur YouTube Red et YouTube Red tu l'avais quand tu avais YouTube premium. Le problème, c'est que maintenant, il y a plus YouTube Red, ça n'existe plus. Du coup, cette série est littéralement introuvable.
Ah oui, voilà. <chuckles> Elle a disparu des radars, de la de la circulation, quoi.
Tu sais, c'est comme Beh, c'est juste que c'est comme si, heu, tu as une série qui est créée par Netflix. Donc, Stranger Things par exemple. Stranger Things, tu l'as que sur Netflix, on est d'accord? Le ah, Stranger Things, c'est différent, elle est sortie en DVD, tu vois? Par exemple, donc
Mmh mh. Oui, c'est clair. Oui, ben, parce qu'elle a elle a un tel, heu, engouement qu'elle est partout. Mais dans l'idée, ouais, c'est directement depuis Netflix, de base.
Voilà. Exactement. Mais dans l'idée, si Netflix, ils ferment, Stranger Things n'existe plus. Tu n'as plus la version numérique de Stranger Things, parce que les droits appartiennent à Netflix. Beh, là, c'est la même chose. Hem, «Origin Origin» ça appartenait à à à YouTube, la section YouTube Red. Ils ont fermé YouTube Red, parce que ça marchait pas, hein, concrètement.
Oui. Et c'était pareil, pour du coup cet «Origin»? Ouais. Ouais.
La série n'existe plus! C'est-à-dire qu'ils l'ont pas mis en gratuit sur YouTube ou quoi. Là, ils ont juste la série a disparu. Donc, moi, si je veux la regarder, je suis obligé d'aller sur des sites pirates pour pouvoir regarder cette série parce qu'elle est littéralement introuvable. Même si je veux payer, je peux pas la voir.
Ah, donc, légal légalement, elle ne peut pas être vue, quoi?
Légalement, elle ne peut pas être vue, que ça soit aux États-Unis ou en France, hein. C'est juste que la série ne peut pas être vue.
Ah, mais c'est dingue, ça. Ah, ouais, d'accord!
Et du coup, quand je payais le Premium, et qu'il y avait encore YouTube Red, je me disais: «OK, parce que j'ai pas les pubs». En plus, il y a certaines séries que que je peux regarder, qui sont en exclu sur YouTube et tout, donc je me dis: «OK, ça a une valeur. Là, YouTube, juste»
Bah, c'est ça. C'est plutôt pratique. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça met une valeur, heu, supplémentaire à prendre, autre chose, quoi. Donc, c'est pas mal. Mmh.